Beh, guarda, uhm, di sicuro soprattutto poi negli ultimi uhm, nell'ultimo periodo storico, ecco, per così dire, i social, ricoprono un ruolo decisamente importante, nel nostro tempo libero, in generale. Io sì, ho un rapporto un po' conflittuale <chuckles> con con questo tipi di piattaforme; perché se da un lato è vero che comunque magari, mhmm, "ti aiutano," tra virgolette, in nei momenti di noia, no, a far passare un po' più velocemente il tempo, dall'altro lato, insomma, se se ne abusa, ehm, rischia un po' di innescare, a mio avviso, dei meccanismi un po' mhmm, ecco, non troppo positiv <chuckles> per così dire.
Sì, eh? Importante, ecco, sì. Mh, spiegami meglio. Passare il tempo, ecco. Eh, sì, è vero. C C'è una sorta di dipendenza. Quindi, tu a volte, ehm, hai anche questa sensazione che stare davanti ai social ti, tra virgolette, "consuma" più tempo del previsto, e manco te ne accorgi?
Ehm, secondo me, non è tanto una questione del della quantità di tempo, è della qualità di tempo, piuttosto. Cioè, se mhmm, alla fine, comunque, bene o male, mhmm, tra chi è più impegnato e chi meno, abbiamo comunque an anche nei piccoli casi dei piccoli momenti liberi, no, e ben o male, chi più chi meno, <chuckles> qual qualcosina riusciamo a mhmm, ecco, un po' di tempo riusciamo a ritagliarcelo per noi. E, mhmm, a a mio avviso non non è cambiata la prospettiva a livello proprio di tempo, uhm, usato nel t <chuckles> trascorso nel tempo libero, però piuttost ho ho notato che è è una qualità che che viene a mancare. Cioè, se prima magari facevo che ne so, ascoltavo un brano musicale o leggevo una pagina di un libro, adess ecco.
Mh, interessante. Sì, è vero, tutti Sì Esatto. Il cellulare si accende, diciamo. Mh-mh. Qualcosa che ti dava un un più, diciamo, un arricchimento, chiamiamolo così. Eh. Sì.
Qualche stimolo anche a livello mentale. Sui social, purtroppo, è anche facile, no, uhm, guardare di fila, uhm, reels, storie, insomma, che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, che di sicuro no non ti arricchisco
Esatto. Eh, infatti, c'è questo discorso, che oltre a, magari, trovare ogni tanto un video interessante che spiega un concetto <chuckles> nuovo, ti trovi circondato da robacce come i brainrot, i meme stupidi che non c'entrano niente, e quindi, effettivamente, diciamo, abbassano un po', in un certo senso, il quoziente intellettivo medio di una persona. Ma, se io dovessi, ad esempio, guardare i tuoi reel, cosa vedrei esattamente? Che genere di shorts o comunque post possono capitare da te?
Mh-mh. Sì. <chuckles>